Гол был, конечно, но, честно говоря, это как-то вообще не мешало. То есть, я была прям в восторге именно от, э, от видов. То есть, там, ну, очень красиво было. То есть там было видно и какие-то водопадики, да, и вот горы, и в вообще, ну, прям потрясающе было. Я потом еще в Бразилии летала, так, в Рио-де-Жанейро, и там был полет гораздо короче, м, вот. Ну, тоже был примерно такой же вертолет. А и, э, в э, мне очень понравилось тоже, но вот тут 1 раз, вот он был, вот, э, вне конкуренции, да. <chuckles>
Мгм. Да, но тоже замечательно, в Рио-де-Жанейро я почему-то представляю себе. Ну и, э, на и и в 1 вашем полёте, и в этом, я думаю, что очень красиво, когда ты вниз смотришь. Вы, наверно, в Рио там летали н над, над этой к как он называется-то, этот памятник, ам?
Мгм. Мгм. Да, конечно. Ну и и и Иисус с, э, с как-то освободить, не Иисус не освободитель. Как-то так он, да да. Огромная вот эта статуя. Ага, да-да-да.
Да, в высоченный высоченный такой, огромный Огромная статуя, да. Наверно, над ней тоже, м, экскурсия. Или видна была?
Да над ней и над пляжами тоже. И там тоже так получалось очень красиво, э, вот, э, в Так вот облетали, но это было, вот, ну, где-то ж не больше 15 минут, а на Гавайях мы практически полчаса летали, точно не меньше. То есть там была прям такая полноценная прогулка. Вот очень классно было. И, э, что еще было хорошо именно в Рио-де-Жанейро, там был, м, пол тоже стеклянный. То есть туда еще и смотришь, вот, э, в пол, и там тоже, вот, <chuckles> п под тобой всё видно, да. <chuckles> Классно, да.
Мгм. Мгм. Мис, да. Почти стеклянный вертолёт. Здорово!
Мгм. Н-да, ну, в общем, вот это вот, э, очень романтично, мне кажется. Очень классные вот эти вот. И ещё какие-то вот спа, мне кажется, да, когда совместный массаж, там вот бассейн, вот красиво там свечки стоят. Ну, вот это тоже очень красивая и романтичная история, да.
Та, а на спа я ещё иногда тёщу засылаю вместе с женой. Это, как бы это, между нами говоря, это убить 2 зайцев. То есть то есть з жену отправляю и ещё туда тёщу приклеиваю. И п п потом они ко мне относятся прекрасно, вспоминают ещё целую неделю, как дело было.
Ага. <laughs> Ага, ага. М, да да да. Уже отдохнувшие, да да да. <laughs> Говорят, какой хороший, э, человек у нас в семье, да? <laughs>
Да, я <chuckles> Ну, как-то так, да, они удивляются, приятно, это тоже. Ну и, кстати, мелкие вот такие вот, э, романтические поступки, прекрасные, например, там, в пятницу, в субботу какой-нибудь тортик к выходным или цветочек.
Мгм. Ага. Да, да, э, да. Или какой-нибудь цветочек. Да, это тоже очень мило и поддерживает, да, мгм. Ой, вы молодец. Да, вы прям пример, мне кажется, для многих. Да, очень здорово, да. Спасибо большое, что поделились. Очень интересно.
Я так так делаю, да. Вот. Ну. Спасибо! Ну, и вы тоже хороша. <chuckles> Всё, всего доброго! До свидания!